Hmm, sabagay, oo. Do'n sa nasabi mo na sa noise 'no, ah, ano yun mga fabric?
Mm.
Mga fabric ang ilalagay sa mga walls, kumbaga parang
Oo. Kumbaga ano, um, mayro'n ka ba diyang mga ano, makakapal na kurtina o kaya mga, ah, maa-absorb kagaya ng mga, ah, couch o mga unan ganyan kasi mas makakatulong yun para, mabawas-bawasan yung ano, ah, mga ingay na nanggagaling. Kasi mayrong ano tinatawag na, yung sound absorbing foam ano so, ah, pag tiningnan mo kasi siya online, para siyang yung ano mukha siyang tusok-tusok pero malambot, yung gano'n. Kasi kung makakakita ka ng ano, ng yung mga experiment na, ah, silent room ganyan, maraming gano'n as in yung buong kuwarto may ganong ano, may ganong naka-install. Eh, baka ano baka mayro'n kang extra budget, eh, oo kasi gano'n din yung ginagamit 'pag sa mga reco-recording ganyan. So kung talagang ano, eh, wala ng kontrol sa ano, sa ingay ng labas, oo, kasi minsan ano kahit naman mapagsabihan din yung mga, kapitbahay either ikaw o ng barangay, eh, hindi pa rin talaga ano sasabihin, eh, ano kapaskuhan naman ganyan gano'n. So, ah, gano'n talaga, ah, walang magagawa, o kaya ang isa eh, 'di palipasin na lang kasi ano hindi ka naman gano'n ka, ah, magtatagal diyan.
Hmm. Hmm. Hmm, mm. Okey. Budget. <chuckles> Sa ingay. <chuckles> Mm, hmm sabagay naman o kumbaga parang tiisin na lang muna kung kaya pa. <chuckles> Pero, ah, do'n sa ideya mo na bumili ng mga noise, ah, yung sa foam, o soundproofing na foam, puwede siguro yun kasi mayro'n naman akong, ah, naipon dito, oo, para at least, ah, makapag-relax ako dito sa bahay lalo na siguro, ah, sa december or sa mga january mas lalo pang, ah, kumbaga iingay at iingay 'yan. Kaya siguro maganda rin na mag-invest do'n kasi Mm, mag-invest do'n.
Ayun. Mm. Soundproofing, oo. Mm. Mag-invest, oo para naman ano mayro'n talagang room kayo na parang pang meditate, naging meditation, oo, gano'n. Para naman ano, at peace kasi ano, eh, kumbaga andiyan na, eh, alangan namang ano lumipat pa ng bahay kaagad-agad o kaya alangan namang ano makipag-away pa, 'di ba. So hindi naman sa tino-tolerate ano kumbaga it's just an option, kumbaga, ah, puwede pa rin namang idulog sa ano kung na-e-estimate mo naman na mapapakinggan ka at ah, ano hindi naman gano'n ka ano 'di ba. Ayun, tsaka ano din pati yung mga ano madalas din ba diyan yung mga video-videoke? Gano'n.
Oo. Oo. Mm. M